Mh. Ma quindi ti capita principalmente diciamo da con amici e famiglia? I colleghi vabbè, insomma, i colleghi son lì, de li devi per forza vedere perché sono in ufficio.
Sì. Sì, sì vedere eh, sì. <chuckles> Sì, mi capita con la famiglia
Senti, e, questo isolamento, mhmm, dura sempre settimane, oppure hai vogl a volte sono magari qualche giorno, insomma una, ehm
Qualche giorno, ti direi qualche giorno, proprio perché cerco di tirarmi su il prima possibile e di reagire.
Mh, okay. E, hai già provato, magari, a fare qualcosa per affrontare questo problema oppure, ehm, insomma non fino adesso non
Allora, mhmm, devo essere sincera, uhm, sono io ho ho tantissime conoscenze, ma gli amici li conto veramente sulle mani le dita, uhm, delle mani. Ehm, ci sono pochissime persone con cui riesco a parlare di quelli che sono veramente i problemi seri che mi pervadono la testa e molto spesso, se ora mi fermo a pensarci, forse è solo 1 e fa parte della mia famiglia, ehm, tutte le altre non non riesco a parlare con mia madre, non riesco parlare con mio padre, uhm, né con la persona uhm, la mia coinquilina, i miei migliori amici, proprio perché mi sentirei non compresa. Uhm, a volte ho la percezione che per essere compresa devi trovare una persona che possa o o <smacks lips> o che ti conosce veramente tanto e che sai che ti può dare i consigli giusti o che abbia passato, sofferto, vissuto e attraversato una situazione come quella che stai attraversando tu. Quindi non ti fa sentire né a disagio né sbagliata all'interno di uhm, di tutto il sistema. Non so se mi sto spiegando.
non hai ancora provato? Mh-mh. Mh.